やっぱり、自己肯定感って、まだ幼いうちは、あの、両親とか、お友達とか、周りの人から得られる愛情によって、こう左右されるものなのかなっていう風に考え私は考えていて
うん。 うん。 うん。 ああ、うん。いや、あると思います。確かに。うん。
えぬね、なんかこうやっぱり親に言われた言葉とかで、一日がハッピーになったり。
うん。 うん。
とも友達に言われた言葉で傷ついたり、すごくこう、言葉とか、あの、ジェスチャーとか、うーん、一つの行動っていうのが、彼を作っていってるなっていうふうに、思うんですね。
うん。 うん。 うん。 うん。ということは何か、この日常の中で、なんか声かけとか、なんかこういうことを言ってあげようっていう習慣とかって、何かされていらっしゃったりするんですか？
うん。 うん。 うんうん。 うす あ、それが、じあって、例えば、あの、もうほんとに4歳の子供っていう感じで、これをしたくない、あれが嫌だって、やっぱりめちゃくちゃ言うんですね。もううちのはい、あります、もう、ほんとにシンプルに嫌ってことを表現してくるんですけど
うんうん。 うん。 ありますよね。うん。はい。 うんうん。
その時に、私は、何で嫌なの？じゃなくて、あの、嫌だよねってまず、その気持ちを肯定してるんですね。
うん。 ああ、そう。いや、なかなかこれ、聞いたことない感じですね。何が嫌なの？とか言うじゃないですか。<chuckles>
うん。 なんか、これも え、そうなんですよ。それって結局そうそうそう、ほんとにそうで、やっぱ自分たちの育ってきた環境とか、バックボーンでもそう言われてきていたので
お母さんってうん、うん。<laughs> うん。うん。 うんうん。<giggles>
それがナチュラルに植え込まれてるんですけど
うーん。
でも、あの、何冊か読んだ、こう、育児書とかに